Allora, volevo parlare con te di un tema che a volte mi preme un pochino. Ehm, sono anche cambiate abbastanza le dinamiche ne nella mia famiglia negli ultimi anni, non so se in bene o in male, a volte mi viene anche rinfacciato. Si tratta un po' dell'economia domestica, delle finanze, appunto, di come affrontare poi le spese, i costi della famiglia, che purtroppo da quanto siamo diventati genitori sono moltiplicati. E vedo che, appunto, più cresce la bimba più crescono in modo esponenziale, anche se poi appunto nulla da togliere a nostra figlia che è una bimba che chiede veramente poco dal punto di vista materiale, però chiaramente la sua educazione, il la sua vita, ecco, comportano altri costi. E a volte mi trovo col mio fidanzato un po' in difficoltà a decidere come affrontare queste finanze insieme. Volevo poi spiegartelo meglio, magari affinché tu possa capire un po' la situazione di come appunto è evoluta negli anni, magari tu mi dai un po' la tua prospettiva e qualche consiglio pratico, se ne hai qualcuno da dare.
Certo. Sì, guarda, volentieri. Vediamo se riusciamo a essere a esserci utili da entrambe le parti, perché fa fanno sempre comodo dei consigli, ehm, soprattutto in materie così delicate che spostano un po' l'equilibrio, ehm, della famiglia. Ti faccio una domanda forse un po' troppo personale se, mhmm, e se non te la senti non non rispondere, non ci sono problemi. In questo momento avete delle difficoltà, ehm, particolari legate ai soldi, ehm, delle cose urgenti che dovete affrontare?
Allora, non c'è nessun problema, io posso rispondere apertamente, non ho niente da cui di cui vergognarmi, ecco. Allora, è vero che da quando lui ha iniziato la sua attività impresa, ehm, che non è mai andata a gonfie vele come lui si aspetta lui è un idealista, crede tanto in quello che fa ed è anche molto bravo, ecco, come persona, quando si prefissa i suoi obiettivi però da lì è vero che siamo stati un po' più in ristrettezze. Io però sono una persona che è molto c molto cara alla propria libertà, ma anche alla propria indipendenza, quindi anche economicamente me la sono sempre cavata da sola. Quindi, ecco, lui è libero professionista. Io qualche anno fa ho deciso anch'io aprir la partita iva, quindi non navighiamo nell'oro, come tante famiglie italiane e non solo, <clears throat> però ci barcameniamo. È vero che io sono brava a risparmiare, comunque poi visto che non ho una professione definita, nel senso che ho ho vari progetti, vari lavori, riesco sempre un po' a a a trovare ecco dei mesi dove ho più entrate economiche, ehm, e quelli che ne ho meno, so risparmiare e e arrangiarmi un pochino. Lui invece è sempre un po' alle strette, e quindi quando subentrano delle spese grandi, come mi chiedevi, sì, lì siamo in difficoltà: la l'acquisto di una macchina nuova, dei problemi con la casa, eh vanno via tanti soldi e a volte non ci sono.
Okay. Okay. E questo va a incidere sul vostro, diciamo benessere, anche di coppia e di famiglia? Oppure riuscite un po' a tenere separata, per quanto si riesce ovviamente, la mhmm, questa condizione e creare una sorta di una doppia coppia, no, la coppia quella, mhmm, affettiva e dell'intimo che resiste e affronta e invece la coppia, come se fossero due coinquilini che si mettono al tavolo e decidono razionalmente come intervenire.
Guarda, in quel senso lì, cerchiamo di di mhmm, di fare un po' come <chuckles> appunto 2 coinquilini, nel senso che c anni fa abbiamo deciso comunque, ehm, di comune accordo, anche se so stata io quella che ha buttato lì g idea, di aprire 2 conti correnti separati e mettere de un un conto insieme i soldi per quello che riguardano la famiglia, e poi ognuno si pagasse le proprie spese personali. Ehm, quindi ecco, quella che poi spende per le spese personali sono io, che sono quella che esce tanto, ha una vita molto sociale; lui poi, mhmm, ha una vita molto semplice. Però è vero anche che, b a volendo anche permetterselo, non avrebbe tanti soldi per poterlo fare. Di fatto abbiamo un po' scisso le cose perché, ehm, io soffrivo del fatto che io son sempre stata molto molto attaccata ai viaggi, sono una persona che compra veramente poco, ehm, che non si da tanti piaceri, ehm, pe me i piaceri sono piccole cose e quindi a me piace spendere per andare in giro, per viaggiare, perché ho sempre vissuto così muovendomi, e con lui, mhmm, abbiamo iniziato così la relazione, da quando poi siam diventati genitori non non siamo più riusciti, abbiamo comprato anche una casa e tutto, a fare delle cose, a tante cose insieme, e lì sentivo proprio che che mi mhmm, <tsk> mi mi mi faceva del male questa cosa, ecco. Invece nel tempo per non creare ulteriori problemi abbiamo deciso di prende questa soluzione e se io devo farmi dei viaggi e lui non ha i soldi, me ne vado da sola, mh.
Okay. Certo. Okay. Cer Okay. Ok ah okay quindi non sopperisci tu alla diciamo alla sua parte.
No, perché io mi mi propongo se ha delle difficoltà e ha bisogno di pagare certe cose, però, ehm, io quando lui ha iniziato questo percorso lavorativo, io gli avevo chiesto di non farlo perché avevamo appena avuto la bambina, e arriva arrivavamo da un altro continente, io ho appena perso mio padre, eravamo in una situazione molto instabile e io avevo chiesto lui di non buttarsi in questa, ehm, in questa impresa, di aspettare qualche anno. Lui invece, come fa di solito, ha deciso che invece era quello che desiderava e chiaramente ha fatto anche bene, l'ha fatto. E quindi io, ehm, da quel momento, ehm, mhmm, dopo un paio d'anni che ho visto che le cose comunque non andavano come come lui si aspettava, ho deciso di di non occuparmi più io della parte appunto economica, sopperire alla sua parte e che ognuno s'arrangiasse. È vero anche quando, io mi trovo in difficoltà che magari c'ho un mese che ho guadagni 0 o poche cose non vado sicuramente a chiedere aiuto a lui. Quindi in quel senso lì, ehm, ognuno si arrangi. Vabbè se uno
Okay. Cert Okay. Ma questo come incide, ehm, sul vostro rapporto, affettivo invece, quello che lavora nella nel profondo, quello che vi lega comunque da anni? Perché
Guarda mhmm, sì, mhmm. Lui all'inizio non
Cioè stai erodendo anche questa parte oppure no?
No, no. Mhmm direi di no. All'inizio sì, a lui non era piaciuta questa cosa, che io avevo chiesto punto lui di scindere un po' la parte economica, ehm, però dopo lo ha anche capito. E comunque quando si trova in difficoltà, se ci sono delle cose che che comportano la nostra vita, io sempre gli dico che che posso magari aiutarlo, mettere io i soldi, e poi lui me li dà tra tranquillamente, la stessa cosa ho fatto per la macchina, nel senso che io mi propongo, non è che ho messo un muro tra di noi. Mi piacerebbe che sia diversa la situazione, però secondo me può cambiare se iniziamo tutte e 2 ad avere delle entrate più o meno simili, perché comunque noi ci dividiamo tutti i compiti, sia della bambina, sia di casa, sia dei lavori domestici, tutto a metà, e quindi anche l'economia più o meno deve andare di pari passo. Questa è la mia visione chiaramente.
Okay. Sì. Certo. Certo eh Comunque complimenti, perché, non sono pochissime credo le coppie che, ehm, riescono a tenere comunque un un legame così, ehm, molto stabile, ehm, nonostante diciamo delle evidenti e concrete difficoltà. Quindi complimenti, non mollare il colpo perché, ehm, per quanto, magari in alcuni momenti fa arrabbiare, però sta funzionando. E magari, un domani, e grazie anche al metodo no, che hai costruito tu, che anche lui riesce magari a fare quel passo che al momento è ancora lì, fermo su se stesso. Mhmm, una cosa però, mhmm, ti chiedo che, ehm, mi piacerebbe sapere, ma magari me l'hai già detta tra le righe proporre di mettere da parte un piccolissimo budget mensile, da accantonare dentro questo conto che avete in comune?
Guarda, brava, <chuckles> mi hai detto qualcosa che vorrei ritornare sull'argomento. L'ho fatto tempo fa, perché aveva avuto appunto delle divergenze e io, visto una persona una persona molto gelosa della mia vita personale, delle cose che mi piacciono, delle mie passioni, io soffrivo con la famiglia appunto il fattore che erano più doveri che piaceri; e quindi io gli avevo detto: "Io ho bisogno di riconnettere con questa parte più più libera, selvaggia della mia vita, ho bisogno di viaggiare, ho bisogno di muovermi, di fare delle cose che a me fanno da danno piacere e vorrei farle insieme. Ehm, visto che so che non è facile ne per me e per te", le avevo proposto questa cosa di mettere via un gruzzoletto di soldi, poi io sono brava a risparmiare, quindi gli ho detto: "Guarda nas massimo me li dai a me, e li tengo via io e e lo facciamo." Alla fine lui aveva detto di sì però non so perché, non l'abbiamo mai fatto; quindi forse è il momento di ritirare fuori la cosa.
Okay. Certo. Okay. Sì, sì, sì riprovaci perché bah, io non dico cifre astronomiche, no, poi magari c'è il mese che tu vuoi mettere da parte di più, quello è una è è una decisione personale; però tipo quelle quell'euro al giorno, quelle 2€ al giorno, io non so se se avete dei vizi come il fumo piuttosto che le caramelle- io per esempio son golosissima di caramelle- ehm, magari invece che spendere quell'euro e 52€ per comprarmi comp o comprarti un pacchetto di caramelle lo metti in questo, ehm, salvadanaio comune; magari averlo lì, che vi aiuta anche proprio fisicamente a, mhmm a capire: "Okay è lì, questo è il nostro futuro." Magari lo nominate, lo colorate, lo costruite insieme magari.
Beh, bello, mi piace l'idea, ehm, e anche quella dei salvadanaio è bella, c'è quello della bambina, dove credo che metto sempre solo io i soldi. <chuckles> <chuckles>
Ah. <chuckles> Magari ne fate 1 comune per tutti e 3, lo dipingete tutti e 3 insieme. Ehm c basta poco, poi magari, effettivamente, a fine anno poi, ehm, qualcosa sicuramente r riuscirete a tirare fuori.
Mh. Beh, mi sembra molto bella, veramente l'idea è anche un po' ludica, che è un po' rispecchia anche il nostro modo di di procedere nella vita. Ed è vero che dopo, se ne prendi uno bello grosso, come quello che io ho preso alla bimba, che ormai sono 2 anni che mettiamo dentro soldi, alla fine son sicura che quando poi, lo rompi, ti trovi un bel gruzzoletto che ci permette, appunto, di usarlo per qualcosa che piace a tutti e 3. Quindi, bello, grazie, fatto piacere parlare con te, e e sento anche un po' più carezza sulle mie idee.
Sì. Perfetto, io sono qui e quindi nonna non demordere, vai avanti.